Ouais. Des billets moins chers. Je sais pas si c'est encore, heu, d'actualité. En fait, concrètement, en fonction de ton niveau de vie, le la la tarification va pouvoir être revue à la baisse. En fait, si je me à Booking.com, en avec une IP française, je vais avoir, par défaut, un un prix du billet, heu heu, comment dirais-je? Heu, classique pour un niveau dit français. Si, en revanche, je je fais croire à Booking.com, via VPN, que je suis je vais pas di je vais dire une bêtise. Heu, enfin, c'est pas méchant, mais que je suis, heu, Roumain ou Bulgare, là, il va me proposer des des des des prix un petit peu un un un petit plus avantageux. Donc, c'est une astuce, heu, effectivement. J'ai pas utilisé, parce que je voyage pas énormément, mais apparemment, c'est une possibilité.
Mmh mh. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Des prix plus avantageux? D'accord. Ah oui! Ouais. D'accord. Ah oui, bah, à force de planifier, tu as même, heu, découvert, voilà, des petites astuces comme, heu, comme, heu, comme. Donc au-delà donc, au final, au-delà, justement de la sécurité et du contrôle, il y a aussi un aspect financier dans l'organisation. C'est-à-dire d'é éviter des mauvaises surprises ou même, pourquoi pas, heu, avoir des tarifs plus avantageux en s'organisant, en se préparant à l'avance, il y a de ça aussi?
Optimiser, ah oui, optimiser, oui! <laughs> Ouais. Il y a ça aussi, mais mais mais pas que. Alors, je suis linguiste, je parle plusieurs langues, mais je vais partir d'une hypothèse, hein, heu, si je dois partir au Japon, je vais d'abord, heu, télécharger une application, heu, bah qui me permet effectivement de, bah, de pouvoir m communiquer un minimum avec les avec les Japonais.
D'accord. Ouais. Ah, oui, quand même! Ça va ah ça va ju même jusqu'au langage. D'accord, ça va même jusqu'à la langue?
Ça va même jusqu'au langage, parce que les Japonais ne sont pas très anglophones. Ils maîtrisent l'anglais, heu heu, oh, à un niveau, heu, très très élevé, donc, heu ils sont très nationalistes, donc voilà, ils ont tendance à vouloir, heu, qu'on parle, heu, leur langue. Donc oui, oui, effectivement, je dois pouvoir être en mesure de, heu, pouvoir communiquer à minimum et me faire comprendre si j'ai un souci, voilà.
Ah, oui, d'accord. Ah ouais?